Sai, mi rivolgo a te, oggi, perché di base è successa una cosa che mah, ti dirò, io la considero anche positiva però, ti dico, per la persona che sono, veramente mi sta mi sta cominciando a stressare troppo e ti spiego subito. Ho deciso di lasciare il mio vecchio lavoro qualche tempo fa, perché vabbè per una serie di motivi, poi ti spiego. Però adesso ho la fortuna, fra virgolette, di essere stato preso per 2 lavori, cioè o sono a portare avanti 2 colloqui contemporaneamente e <chuckles> è successo che alla fine si son fatti tutti e 2 avanti e, ti dico la verità, veramente non so non so scegliere, ho tanti dubbi in questo momento perché non soprattutto non vorrei ripetere, ecco, gli stessi errori. Quindi, se ti va, mi an mi di parlarne un po' con te, sei disponibile?
Mh-mh. Cer Certo, certo, puoi parlarne tranquillamente con me e dimmi un po', non so, magari riesco ad aiutarti, a chiarire un po' la scelta che devi fare, no, dimmi un pochino.
Esatto, io s inta innanzitutto ho bisogno un po' di mettere a piatto, no, tutte le tutte le idee e raggrupparle un po' e penso che un punto di vista esterno mi possa aiutare. Praticamente, io sto andando via dal mio attuale lavoro, diciamo, per tutta una serie di malintesi fra i colleghi il lavoro in sé in realtà mi piace, però veramente il quotidiano <lip trill> è diventato un po' pesante, guarda, ho preso questa decisione. E quindi io, insomma, ho mi sono rivolto verso 2 pos 2 posti di lavoro che, in realtà, la mansione è abbastanza simile però, diciamo, c'è stato proprio un un problema pratico perché, da un lato, ci sono molti più benefit, quindi smart working, la paga è leggermente più elevata, <sucks teeth> uhm, però, ti dirò, il feeling non è stato un granché.
Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Certo, certo.
Dall'altra parte, di invece, diciamo, ci sono meno cose pratiche, però devo dire veramente, già dall'inizio, mi sono sentito proprio a mio agio con le persone ed è lì un po' il mio cruccio.
Esatto. Guarda, beh, intanto stai facendo, mhmm, un bel lavoro, no, nel senso che stai mettendo a confronto quali potrebbero essere i pro e i contro di queste 2 offerte, no, che hai davanti queste 2 scelte, e quindi già questo ti sta, uhm, di tuo, no, ehm, aiutando tantissimo, perché, come stai vedendo, hai messo già davanti tante cose che potrebbero essere, appunto, me i migliori di di altre. Ecco, s mhmm, magari, pensando ancora di più a quali potrebbero essere i pro e i contro, mhmm, non lo so, ti viene in mente qualcos'altro? Perché me ne parlavi di uno che è da remoto e poi magari ti viene da da vedere un possibile, mhmm, non lo so, scenario futuro in quella in quel lavoro lì?
Mh-mh. Mh. Mah, guarda, ti dirò, questo lavoro, appunto, che ha più mhmm, più qualità, a parte il feeling con le persone, devo dire che, anche a livello, mhmm, di carriera si iscrive proprio in un in un vero e proprio percorso di crescita. Ti spiego meglio: è proprio esattamente lo stesso lavoro, nello stesso settore, uhm, e insomma, anche con co da come si sono proposti loro, vedo che hanno hanno capito, insomma, questo potenziale. Io non escludo appunto che, magari, rimanendo 3-5 anni con loro, appunto, ci possa essere proprio una una crescita sia di competenze, che a livello di di ruolo insomma, di management io s mi sento abbastanza pronto, ecco, ad affrontare questa specie di sfida. Mhmm, dall'altra parte, <inhales> non so guarda, io non voglio sminuirlo, però mi sembra un po' un lavoretto ma, devo dire, avrei un po' quella quella pace dei sensi che sto cercando a livello lavorativo e, mhmm, appunto, arrivato a questo punto, non so se è più importante. Veramente non so come pesarli sulla bilancia.
Okay. Sì. Okay. Guarda, magari, mhmm, te l'ho detto, potresti un pochino mettere, uhm, davanti degli scenari futuri, quindi vederti, uhm, in quella scelta, in modo particolare, a fare quel lavoro, però pensando a te tra, non so, 2-3 anni magari, no, in modo tale da, uhm, vedere come potresti essere sia a livello professionale, sia a livello economico, no, questo potrebbe un po' aiutarti a capire uhm, dato che comunque dicevi che si parla di un lavoro molto simile, no, uhm que di queste 2 scelte.
Mh. Ma, mhmm, tutto sommato, sì e ti dico, alla fine, uhm pensando al problema attuale, non è non è la la mansione che io svolgo che mi pa che mi pone problema. È proprio, <scoffs> l'ambiente ed è quello che mi fa un po' paura. E ti dico, veramente, queste persone sono state tutte molto professionali però, uhm, diciamo una freddezza, un po' una una e esigenza, già da subito, l'ho un po' notata in questa prima azienda. Mentre invece, gli altri, uhm, sembra, no, che c'è un clima amichevole, questo con tutte le persone che ho incontrato, perché ho fatto svariati colloqui, diciamo, in sequenza, non ho incontrato 1 sola persona. E questo mi ha colpito molto, mi ha fatto riflettere.
Okay. Okay, certo. Guarda, hai fatto benissimo a chiedere, no, mi pare che tu comunque stia cercando di raccogliere più informazioni possibili, no, quindi magari hai chiesto ai tuoi colleghi o a persone che potrebbero, uhm, già, uhm diciamo, essere in quel settore lì in quel lavoro lì, in modo tale da, ehm, avere più informazioni possibili, giusto?
Mh-mh. Esatto, sì, sì e mi sono proprio mhmm, devo dire, guarda, io sono stato anche abba mi sono abbastanza esposto durante le durante i colloqui, nel senso che ho cercato, no, di capire quale fosse la cultura dell'impresa, eccetera; e, ripeto, ho avuto, da una parte, delle risposte un po' mitigate, uhm, nonostante che poi sono stato scelto, quindi qualcosa di giusto l'avrò detto e però, dall'altra, invece, c'è proprio una bella una bella apertura, ripeto. Comunque ci devo stare tante ore al lavoro, quindi vorrei trovare un buo un buon compromesso. Non so, ad esempio, mhmm, qualcosa da negoziare con questa seconda impresa, magari chiedere un una percentuale di smart working secondo te fare marcia indietro adesso è troppo tardi su questa cosa?
Certo. Guarda, in realtà non è mai troppo tardi. La cosa importante è che tu cerchia, diciamo, di, uhm, scegliere bene quello che vuoi fare, quindi, nel senso, che il nostro, diciamo, obiettivo in questo momento. Che cosa potresti fare, potresti andare lì e, come hai detto tu, valutare l'idea di, uhm, proporgli, uhm, una percentuale di lavoro in smart working, no, dicendo: "Okay, io magari posso coprire tutte queste ore qua, però se, uhm, ci fosse la possibilità di averne un tot che posso fare da casa, potrei lavorare anche meglio, no, perché sai, tante volte è anche buono per l'azienda che, uhm, i i propri ovviamente, lavoratori, no, i propri, uhm, okay, uhm, impiegati, uhm, siano al proprio a loro agio, siano, uhm, tranquilli nel lavoro, in modo tale che, capito, si aumenta l'efficienza di tutta l'azienda. Quindi sì, in quel caso potresti tranquillamente andare a proporglielo e ovviamente
Mh. Mh. Chiaro. E come mhmm, co come consigli di fare, perché io, ti dico, sono un tipo abbastanza che prende le cose di petto e, mhmm, tendenzialmente, guarda, se non avessi chiesto consiglio a te, avrei alzato il telefono, avrei chiamato e avrei un po' detto le cose, no, come alla rinfusa, come venivano, sempre in modo professionale. Quindi non so se mi conviene fare così per, comunque, rimanere sincero e trasparente, oppure magari scrivere una mail, che però rischia di essere meno essere meno impattante. Che ne pensi?
Cer Guarda, la cosa migliore è che, magari, potresti scrivere una mail, se c'è la possibilità, di uhm, per proporre e magari iniziare a introdurre l'argomento a chi, uhm, magari, uhm, s gestisce questa questo, mhmm, diciamo questa situazione qui nell'azienda, questo aspetto, esatto. Ecco, quindi cosa puoi fare, semplicemente, magari, prendi appuntamento con questo con questa persona e gli dici che vorresti parlargli e poi magari ti presenti lì e con calma gli spieghi la situazione, però magari una mail potrebbe essere, uhm, già, magari, un po' introduttiva, in modo tale da far capire che comunque vuoi rimanere professionale, perché f magari, per tanti, uhm, una chiamata potrebbe essere qualcosa come mhmm vista un po' più uhm, non banale, però capito mhmm, forse un po' meno professionale.
Aspetto, mh. Mh, okay Mhmm, okay, sì, sì. È chiaro, no, no, ti dico solo ecco, mhmm, vorrei giocare un po' d'astuzia, in questo caso. Metti caso che loro mi dicessero di no, per qualsiasi motivo; perché, voglio dire, alla fine non ci conosciamo, quindi loro possono anche addurre una motivazione logica, che però, comunque, va a penalizzarmi, mhmm, come come temporeggiare con gli altri? Nel senso, io vorrei comunque tenermeli caldi, non vorrei abbandonare totalmente la prima opzione mentre sto negoziando con loro, non so, come posso <sucks teeth> ehm <chuckles> sai, non è facile, però vorrei, ecco, non non perdere entrambe le occasioni, perché metti caso uno mi dice di no e nel frattempo l'altro si è svegliato e ha pe ha ha ha tirato le sue conclusioni, che non fosse interessato sono insomma non non vorrei rischiare grosso, perché il mio obiettivo è proprio andare via da dove sono adesso, non mi piace proprio più.
Cer Mh-mh. Cer Okay. Guarda, in quel caso potresti, magari, ehm, anche lì, valutare l'opzione di scrivere una mail o presentarti lì o fare allo stesso modo, in modo tale da, uhm, magari chiarire chi sei interessato a questo a questo lavoro a quel lavoro, però, uhm, che, uhm, stai valutando delle delle opzioni per cui dovresti un attimo, insomma, lasciare potresti dire che devi, uhm, svolgere le ultime tue mansioni al lavoro, in modo tale che, prima di la di lasciarlo del tutto e andare a lavorare lì, in modo tale che loro, diciamo, lì potrebbero, uhm, essere un po' più comprensivi, no, e dire: "Okay, lo vogliamo, però è giusto che finisca là", perché nessuna azienda vuole qualcun che si riportano a dietro del lavoro, no, di altre aziende.
Mh, buona idea. Mh, mh-mh. Chiaro, no, no, è una buona è una buona idea. <sucks teeth> Guarda, mhmm, ti dirò, mi sembra di avere le idee già molto più chiare e comunque, anche se dovessi scegliere poi per questa prima impresa, con la quale ti avevo detto, non c'è un grande feeling, penso che, insomma, m m memore dell'esperienza attuale, riuscirei comunque a insomma, ad entrare e mettere in chiaro le cose. Non voglio essere brusco, però penso che sia importante spiegare, appunto, da dove vengo e, insomma, fa avere un rapporto sereno fin dall'inizio, invece di partire, sai, a bomba sul lavoro, come si fa spesso e poi in co in corso d'opera rendersi conto che si è sbagliato. Beh, sono, sai, dei rischi comunque reali, quindi, mhmm, farò um farò attenzione.
Certo. Tranquillo. Sì. Certo. Okay, perfetto.
Mah, guarda, ti ringrazio davvero per avermi ascoltato, m'hai dato un sacco di consigli pratici, mi sono sentito veramente supportato in questa scelta. Non <chuckles> come posso dire, non non esiterò a ricontattarti se dovessi avere ancora dubbi perché mi sei stata davvero d'aiuto. Grazie mille.
Ringrazio io te e non ti preoccupare, qualsiasi, uhm volta qualsiasi volta, diciamo che hai bisogno di un consiglio o di un parere sono qui a tua disposizione, quindi fai pure, quando vuoi, a presto.
Grazie di cuore, a presto.